Да, вот я завидую, кстати, людям, к которым такие классные группы приезжают. А у нас вообще никого классного не приезжает, только там Меладзе какой-то приезжает, я не знаю, "Би-2".
А Меладзе тоже очень хорош. Вот ты зря так говоришь.
А Меладзе мне не нравится. Он для старшего поколения, ну, там мама моя его слушает. Я такое не слушаю.
Да. И моя тёща была на концерте. Ты знаешь, как моя тёща сходила на Меладзе? Вот на этот самый, видимо, он в туре. И он в туре вот у меня был и у тебя, получается. И моя тёща, она была в восторге. Он так ей концерт понравился. Она не могла успокоиться ещё дня 4.
Ой, не знаю, мне кажется, у него песни какие-то скучные, несовременные уже. Хотя была какая-то хорошая песня, забыла "Красиво красиво", вот эта песня тоже ничего.
"Красиво" и "Цыганка Са Сэра". У него есть шикарные шикарные песни. Очень красивые. Я не знаю, ты вот если задумаешься, он не так уж и плох.
Мгм. Ну, я не знаю, он гораздо старше, он, у м, наверное, сколько ему лет, 60?
Ему Да, 60, и вот я тока хотел те сказать.
Ну, вот он моей мамы ровесник. Я такое как-то не слушаю, мне кажется, он супер-стар для меня. Ну, песни я, конечно же, помню, какие-то там слушала моя мама. Но я не знаю, я бы на такое, наверное, не пошла.
М.